Ты знаешь, хотел с тобой поделиться, у меня вот есть такая проблема, как я её считаю. А, я стал перебирать вещи, и их оказалось очень много и где-то я в каком-то ролике видел, что от вещей надо избавляться. Ну, то есть, что если я не пользуюсь- это особенно одежды касалось- там там, по-моему, кто-то говорил- 3 года, где-то- чуть ли не полгода, что их надо просто убрать, и это освобождает энергетически место для новых вещей.
М.
Но у меня такая эмоциональная привязанность оказалась к вещам, что я как будто бы какой-то Плюшкин из образ из детства. Но она, ну, оказалась, ну, не просто, что это страх потери, а это прямо эмоциональное, то есть у меня практически нет вещей, с которыми не связана была бы какая-то история.
Да. Мгм. Ага.
Даже просто с элементами одежды, даже, извиняюсь, с носками практически. Вот. И да, и я как-то, ну, задумался, что раньше у меня был нормальный жизненный формат, когда я, ну, рассчитывал только на 1 чемодан. Я очень часто переезжал, и поэтому у меня был минимум вещей, и я долго к этому шёл. А вот сейчас посмотрел, как разросся гардероб, и у меня это вызывает определенную тревогу. Вот хотел бы с тобой этим поделиться, ну, и как-то разобраться в себе. Может быть, ты мне поможешь в этом.
Ух ты, такого я ещё не встречала! Ну, давай, мгм. Да, а скажи, пожалуйста, а вот что именно? Тебя напрягает вот в том, что у тебя разросся гардероб? Э, это вот страх какой-то о том, что опять придётся переезжать, а вещей много, или тебе непривычно, что впервые за долгое время вещей много?
Ну, в первую очередь ты права, конечно, что это риск переезда. То есть н не то чтобы он намечается, но как-то я за долгое время привык, что я часто переезжаю. Понятное дело, что это не был 1 чемодан. Хотя, например, в Италию я переезжал с 1 чемоданом.
Мгм. Мгм.
Вот. Понятное дело, что потом там мне доприсылали часть вещей, но вот потенциально я понимал, что вот всё, что я уложу,- это и будет моё. Но тогда это был вариант того, что я могу вернуться опять с этим чемоданом и не нужно наращивать эти вещи. И, ну, было как-то попроще. То есть эта жизнь на чемодане меня не раздражала некоторое время. А потом, ну, и мне нужно было расслабиться, и я понял, что если я, что называется, чемодан не разберу, ну, я не заживу нормальной жизнью. То есть я так и буду вот это временно. Но это до конца не прошло, конечно.
Так. Ты знаешь, э, к сожалению, я, во-первых, понимаю тебя. К сожалению, вот в таком состоянии находятся очень многие, э, м, э, люди, которые вот выезжали, э, им иногда даже, может быть, и вынужденно, да, может быть, непланированно. И этот страх постоянного переезда, он как бы и мешает расслабиться и нормально жить.
Да. Конечно. Да.
<grunts> Вот. Но знаешь, э, а, если ты не будешь так к себе строг, э, вот у тебя появилось там больше вещей, там не 2 рубашки, а там 5 рубашек. Ну, даже вдруг, если тебе придётся переезжать, ты же сможешь их оставить.
Ну, гипотетически, конечно, да, но буду тяготеть к тому, чтобы забрать их снова. Здесь, наверно, вопрос всё-таки психологический. То есть не то чтобы я прям так, а, боюсь переехать или их оставить. Просто даже идея вот сейчас разбора этого гардероба, который накопился, а, меня вот пугает эта эмоциональная привязанность к этим вещам. То есть я ну, ладно там одежда, но какие-то элементы, вот всякие мини-подарочки и прочее. Там, не знаю, там карточка из отеля какого-нибудь. Вот и да, да. Ну, то есть оказалось, я посмотрел, что я себе купил из всего объёма вещей, ну, процентов 10 всего.
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Мгм. Сентиментальность такая, да? Мгм.
Все остальные, мне кто-то подарил эти вещи.
И тебе дороги, они как, э, память, да, как
Ну, то есть они даже не толь не не столько как память о человеке, то есть я уже с этими людьми не общаюсь практически, они как эмоциональная привязка, вот такая очень сильная, что они вызывают эмоцию, я могу их просто не носить, а взять, потрогать, и это целый пласт истории, такой в основном позитивный, конечно.
Мгм. Мгм. Мгм.
И я вот стал к этому привязываться, чего, конечно, уже давно не Это было, наверное, где-то там в суперподростковом возрасте. Вот, потом это исчезло, а сейчас вот снова появилось.
Ну, а, а как вот в детстве у тебя, э, у тебя получается, тоже вот родители так вот накапливали вещи? Можешь вспомнить?
А, ну, и уже где-то н несложно вспоминать, у меня мама и сейчас накапливает вещи. То есть надо понимать, что даже свои вещи, когда я уезжал, я отвез к ней, они там бережно хранятся, вот она по крупице мне передает их. Вот, и и для меня это как будто бы, а, у меня к карты памяти обратно в память вставляются, потому что с каждой приезжающей вещью это еще целый пласт эмоциональных вот этих вот воспоминаний.
Ага. Мгм. Мгм, мгм. А, скажи, пожалуйста, а вот ты всё-таки предпочитаешь э вот ты сказал, что вещь- это пласт воспоминаний, а вот как ты относишься к путешествиям?
Да. Ну, здесь ты, собственно говоря, в точку попадаешь, потому что я поскольку не люблю магазины, я вообще не люблю покупки. Самое-то парадоксальное, что для меня жить с 1 чемоданом легко, не накапливаешь, потому что я, в принципе, не люблю ничего покупать. Но чаще всего это что-то из поездок по миру.
Мгм. Мгм. Я поняла, мгм, то есть это такая эмоция, которая, вот, ты привозишь с собой, эта частичка, ам, вот этот магнитик на холо на холодильнике из, э, каких-нибудь там лимонных садов Соренто, да, этот еще откуда-то.
Да, да. Да что угодно. Да, да, ну, то есть здесь невозможно ошибиться. Если я там ходил бы там в какой-нибудь 1 H&M, покупал там одинаковые футболки, я мог бы забыть обстоятельства, а здесь, ну, я точно не спутаю 1 футболку с другой, даже если она будет однотонная без надписи.
Мгм. Да. Мгм. Мгм.
Каждая из них- это событие, и для меня, конечно, это ценность. Я вот незаметно для себя всё это как раз и и накопил.
Мгм. Ну, ты знаешь, а что, если ты просто позволишь, э, этому быть? Вот, э, в этом же ничего плохого нет?
Ну, в справедливо справедливо, э. Я как раз к этому относился, та как раз вот этой вот энергетической части. Мне просто показалось интересным. Ну, тем более что вот этот период адаптации, трансформация происходит. Это же, ну, всегда символизм определённый. И, э, где-то часто говорили, что, ну, не держитесь за прошлое. Чтобы двигаться вперёд, от прошлого нужно избавляться. Потому что оно будет каждый раз, ну, если не тянуть за собой, то будет тем сладким утешением, к которому я каждый раз буду возвращаться, когда мне будет больно и тяжело. Ну, то есть этот соблазн очень велик.
Мгм. Да. Мгм. Ну, а как же вот, смотри, ведь, э, когда больно и тяжело, к на что-то же нужно опираться, да, вот. И для кого-то даже погладить какой-нибудь магнитик- это облегчение. Особенно если, знаешь, люди бывают кинестеты, да, вот у них именно сенсорная память, и для них это важно, да. В детстве это был какой-нибудь мишка или зайчик, да, вот с которым там дети спят. А сейчас вот у взрослого человека это может быть какой-нибудь магнитик или какой-нибудь сувенир из Полинезии, который говорит ему о т рассказывает о том, как классно вот было, какое путешествие. Поэтому, знаешь, может быть, тебе вот просто стоит принять вот такую свою слабость. Это даже, может быть, и не слабость, ведь, э, ну, называй это как коллекционирование.
Конечно, конечно. Да. Да. Ну, я думаю, что это определённый поиск для меня. То есть я, в общем-то, эту методологию использовал. Но поскольку время идёт, и я понимаю, что, э, я действительно практически не двигаюсь вперёд из-за того, что у меня есть вот эти вот о обереги от движения вперёд. Ну, и я каждый раз на уровне эмоциональном говорю себе: "Да зачем мне вот эта боль и движение туда, где сложно, если, смотри, какая у меня классная, хорошая жизнь в прошлом?". И я просто поймал ся на мысли, что я начинаю циклиться на этом. Ну, то есть вместо того, чтоб проявлять волю и характер, ну, и я быстренько ну, вряд ли, магнитика у меня нету, они как раз все у мамы. У меня просто холодильник был с деревянным покрытием. А какую-нибудь футболку найти или там шорты лежат, которые с гавайскими этими пальмами. И я понимаю: "Вот у меня же была другая жизнь, и мне вот хочется туда вернуться". Но я одновременно понимаю, что я не могу в неё вернуться. Но психологически вот этот вот переход эмоциональный, он у меня занимает очень много времени. Ну, то есть я могу до недели не собраться с силами, чтобы продолжить движение вперед. Ну, то есть у меня мотивация падает.
Мгм. Мгм. А вот так вот? Мгм. Мгм. Да. Понимаю тебя. Ой, слушай, да. Мгм.
Ну, то есть я, вот, начинаю тешить себя иллюзией из серии: "Отстаньте от меня, верните меня на 5 лет хотя бы назад". Отмените всё, я хочу жить той жизнью.
Мгм.
И вот, действительно, вещи эти способствуют. Я просто заметил на себе это. Я тоже, как бы, ну, в Да, и я, в принципе, рациональный человек, но как-то вот этот ролик был странным, он зацепил, и я вот эту связку просто долго не видел.
Как триггеры. Мгм.
Между вот этим вот приятным воспоминанием, и как раз вот этим, обителью и утешением для меня, которое не позволяет выходить.
Понимаю тебя. Слушай, тогда может быть, знаешь, как сделать? Может быть, просто все эти, вот, твои триггеры- вещи-триггеры убрать в коробку, запечатать скотчем и какое-то время не трогать. Да, вот поставь в какую-нибудь кладовку, и, э, просто пусть они где-то там лежат, у тебя, ты будешь знать, что у тебя где-то это есть. И просто живи, э, пусть не попадаются тебе на глаза. И ты, просто, может быть, поймёшь, что вот действительно жизнь продолжается, и вот у тебя уже новая футболка, да, и вот она уже вот из этой жизни или там ещё что-то. И, э, конечно, было бы очень даже неплохо, может быть, и, э, ты не подумала поговорить со специалистом по поводу того, что происходит? Ведь это, по сути, э, такая, немножко скрытая проблема, которую ты стараешься не замечать.
М м может. Мгм. Ну, со специалистом не думал, то есть я, в принципе, привык справляться сам. То есть у меня была простая идея, ну потому что в основном это всё-таки именно вещи, то есть я такого маленького ничего из прошлой жизни не надо, это я уже здесь накопил. Но то, что здесь, оно уже новое, что называется. А вещи, ну, я какое-то в внутри себя принял командирское решение- просто носить эти вещи. Они просто, в основном, ну, з зачастую хорошие какие-то там, не не все такие ширпотребные. Вот. И вот из серии "сносить до дыр", ну, чтобы у них утилитарная функция появилась и чтобы их можно было выбросить
Мгм. Мгм. Мгм. Даже вот так. Тоже работает вариант такой, да.
Да, чтобы они просто износились физически.
И ты их выбросишь потом. И у тебя будет новый.
Да, то есть Да, вот через это попробовать пройти, вот пока такое решение. Ну, твои советы тоже хорошие, я, думаю, обдумаю, просто не так быстро думаю. Вот, спасибо, что пообщалась со мной. Это было полезно.
Ну, спасибо тебе тоже, и держись, и я уверена, что ты пройдёшь этот сложный этап. Обращайся!
Спасибо. Всего доброго, счастливо.
Пока.